जी, बिल्कुल अ, हम बहुत खुश रहते हैं एक खुशनुमा-सा माहौल बना रहता है और आप देखिए जिस तरह से आपने उस इमली की बात करी तो मुझे भी याद आया कि बचपन के समय में मैंने भी वो खाई थी अ, लेकिन अ, आजकल के समय में देखिए अ, हम जो बच्चे हो रहे हैं हमारे आसपास वो लगता है कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को अ, एकदम भूल गए हैं। वो काफ़ी मुझे लगता है ना कि उनके अ, पास इस चीज़ की काफ़ी कमी है क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा गाँव में नहीं रखना बच्चों को पसंद करते है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि बच्चों को एक ऐसा माहौल देना चाहिए ताकि वो किसी भी, कैसी भी परिस्थिति हो वो उससे निकलने का प्रयास कर सकें। जी।
आप क्या कहते हुँ, हुँ, हुँ। <laughs> हाँ। अच्छा। अ, हाँ, हाँ। मिस करें। हुँ, हुँ, हुँ। <sniffs> अ, हाँ। नहीं। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, निकल नहीं पाए, बराबर कहा। आपने सही कहा लेकिन एक चीज़ और भी जैसे आपने कहा था कि अ, गाँव से हम यहाँ पे शहर में नौकरी खोजने की इसमें आते हैं और यहाँ पे हम बस जाते हैं। जब हम यहाँ पे आते हैं तो ऐसा होता है कि वहाँ गाँव के हिसाब से यहाँ पर हमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं और काफ़ी फ़ेसिलिटी भी मिलती है। अभी आजकल लोन भी इतना आसान हो गया है कि काफ़ी चीज़ें वो जो अपना घर भी यहीं पे बसा लेते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि हम जब यहाँ पे आते हैं तो हमारे परिवार जन हमसे काफ़ी दूर हो जाते हैं। ओह, बहुत ही दुखद बात है, लेकिन फिर आपने ये भी मतलब देखा होगा किसी-किसी के परिवार में, कि जब वो यहाँ पे आते थे यहाँ पे आके सेटल भी हो जाते उनकी शादी भी हो जाती है और वो मतलब के बहुत वक़्त बाद पता चलता है अपने परिवारजन को मतलब के माता-पिता को ख़ासकर। तो वो भी एक थोड़ा ऐसा हो जाता है कि मतलब के अच्छा नहीं है, जो आजकल बहुत ही एक फ़ैशन के तौर पे हो जाता है। आपने भी मतलब के सुना होगा। तो मतलब कि ये ऐसा होता है कि फिर बाद में क्या होता है मालूम है? परिवारजन के इसमें माता-पिता को खास ऐसा लगता है कि देखा मेरा बेटा उधर गया था और वहीं की किसी लड़की ने उसे बहला-फुसला के उसके साथ में शादी कर ली, क्योंकि वो अकेला था इसलिए। क्योंकि उनको भी एक मनस्थिति ये हो जाती है उनको भी दुःख होता है, उन्होंने कौन से मतलब से उन्हें भेजा था और वो कौन से मतलब से वो बाहर आए हैं। तो वो मतलब के और अ, थोड़ा बदलाव भी आ जाता है उस व्यक्ति में, मैं सिर्फ अ, पुरुष के बारे में नहीं कहूँगी महिला के बारे में कहूँगी कि ये उनके साथ में भी ऐसा होता है और ख़ासकर तभी परिवारजन बहुत दुखी भी हो जाते हैं।
बिल्कुल। जी हाँ। हाँ। हाँ। जी, बिल्कुल। जी। हाँ। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी हाँ। जी हाँ। हाँ। जी हाँ। जी हाँ। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल, आप न आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया जो हमारे समाज में आजकल देखने को मिल रहा है। हाँ, ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपसी समझ से हम इस चीज़ का निपटारा कर सकते हैं हम ल आपस में अपने परिवार के साथ इस तरह का हमारा मज़बूत रिश्ता होना चाहिए ना, कि अगर हम अपनी किसी भी बात को रख रहे हैं, तो हमारे माता-पिता और परिवार जन के जो लोग हैं ना वो समझ सकें अब मुझे लगता है तभी स पॉसिबल है ना, जब हम उसे समय दें, हम उनसे बातचीत करें। देखिए आजकल के समय में तो लोग ऐसा भी करते हैं, आधुनिकता में इतनी इस तरह से वो लोग अ, मैं कहूँ डूब गए हैं कि उन्हें लगता है कि वो पश्चिमी सभ्यता अपनाते जा रहे हैं और कहीं न कहीं वो अपने मातृभाषा से मान भी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ये पूछ पूरी तरह से एक निंदनीय काम लगता है, मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। अ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। सही कहा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। सही कहा।